ये आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं और मैं कहूँगा कि एक परिवार और दोस्तों के साथ हमारा, लगाव भी बढ़ा देता है। क्योंकि अगर एक जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तो सबका इतना मन लगा रहता है। वैसे ही मैं कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें वह, बिल्कुल साथ-साथ ही चलती रहती हैं, अगर हमारे घर में कोई इन बिल्कुल कोई पालतू कुत्ता या जानवर भी आता है, तो मैं कहूँगा कि वह भी एक बिल्कुल उसी हिसाब से हरियाली हमारे घर में रहती है, खुशहाली बिल्कुल रहती है। उस बारे में आपका क्या कहना है?
जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्क जी, जी, बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि अ, जानवर तो एक हमारा एहसास बन जाता है, जैसे कि बोलते हैं जान वर करके उसमें दिखता है कि उसे में भी जान है, वो भी पहचानता है, हमारे घर परिवार वाले लोगों को। हम हमारे जो भी हम उसको करते हैं ना उसको एक जानकारी मिलती है, क्योंकि उसकी वफ़ादारी तो हम के घर में रहकर ही मालूम पड़ता है। आजकल के हिसाब से मैं ये बोलती हूँ कि जानवर पालना सख़्त ज़रूरत है और उसके साथ जीवन बिताएँ तो हमारा भी जीवन खुशहाल बन जाता है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे?
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जीवन में भी काफ़ी खुशियाँ आ जाती हैं। और काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है एक बेज जुबान जानवर के बारे में। और मैं यही कहूँगा कि बहुत एक बेहतरीन हमारी अ, ज़िंदगी उससे पता चलती है कि हम कैसा एक जीना चाहिए और कैसे अ, हर निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जी, जी, जी। बिल्क बिल्कुल आपने सही बोला। क्योंकि आजकल हर ल पल अ, जैसे कि आप देखते हैं ना जानवर को पालना सख़्त ज़रूरत है। मेरे घर पे जब जानवर आ गए तो हमारे बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग सब इतने खुशहाल दिखते हैं ना, यानी कि उनकी चिंता दूर हो गई है। अ, जैसे कि आप देख रहे हैं, जी हाँ, बुजुर्ग लोगों की तो सारी बीमारियाँ जैसे कि नियंत्रण आ गई हैं। और बच्चे लोग तो मानो खेलते हैं, जानवर के साथ जैसे कि बिल्ली के साथ खेलते-कूदते हैं, एक नया एहसास, एक बंधन बन गया है। जी हाँ, आप क्या कहेंगे? जी।
बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने सही कहा कि जैसे एक बच्चे के साथ बंधन बन जाता है और एक लगाव हो जाता है, वह ज़रूर एक पालतू के साथ भी हो जाता है। और काफ़ी चीज़ें हमें मैं कहूँगा, कि बिल्कुल वैसे ही वह हमें वफ़ादारी में बहुत ज़्यादा आगे रहता हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अगर पालतू कुत्ता या फिर कोई भी जानवर पालते हैं, तो उसका उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपना रखते हैं, अपने किसी सदस्य का रखते हैं घर में। तो यही इसी बात पर मैं आपसे बात कर कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इस विषय पर काफ़ी चीज़ें हमने बातें करी जिसके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी मिली, उस चीज़ के लिए धन्यवाद।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बहुत सही है। जी, जी। मुझको भी। जी। जी, जी। मुझको भी आपसे बात मैं आपसे बातचीत खत्म बहुत अच्छा लगा, आपसे वार्ताला कर कर जी, अच्छा धन्यवाद।
हाँ जी।